Thì là căn bản á là hồi đầu chưa mà chưa trồng mướp á nha, mới trồng rau thôi á thì nó dễ hơn. Lúc đó thì chỉ cần những cái loại đất cơ bản thôi à bạn ra tiệm mà mà để mà mua đất á là mình mua mình bảo là mình m mua đất để trồng cái rau gì, mình nói thẳng luôn. Đó là ở đây là mình trồng gì, là mình trồng hả <laughs> hành nè, trồng <laughs> ớt nè, rồi hả trồng xà lách nữa, trời ơi xà lách đó nha! Rồi s <laughs>
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ờ. Vậy là, à, vậy là cứ ra tiệm là kêu là, ơ, đang trồng hành này, trồng mướp và trồng xà lách này cho có có loại đất nào thì bán, đúng không? Vậy là người ta đưa đất cho bạn. A! Hợp lý, hợp lý.
Đúng rồi. Đúng rồi, nói chung là người ta cũng sẽ mô tả nha bạn, tức là những cái loại đất nào, nào, nào họ cũng có giải thích, đúng hông? Thì mình sẽ lựa cái loại nào nó nó không quá mắc mà nó vừa đủ, gọi là, ô kê xíu thôi, tại vì trồng vui mà, đúng hông? Đâu phải là mình trồng chuyên nghiệp đâu, cho nên là mình mua cái loại nào nó giá nó vừa phải là được rồi. Quan trọng là mình phải trồng nó thật tốt chứ còn mua cái đất cho nó xịn vô rồi trồng sai cách thì nó cũng thế. <laughs>
Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> <laughs> Đúng rồi, chính xác, nói chung là, ừm, cũng mua cái loại đất mà phù hợp với túi tiền nè, mua loại ph phù hợp với loại cây nữa, để tránh mà, kiểu, chẳng may mà thất bại thì cũng đỡ tiếc tiền và cũng ờ, ờ, ờ đấy. Ơ, thế thì ngoài đất ra thì không biết là bạn có mua phân bón hay là mua những cái, kiểu như là, cái bình xịt tưới nước rồi về để xịt xịt nước, tưới nước cho nó xịn xò không?
Đúng rồi. Đúng, đúng, đúng. <laughs> Ừ. Ừ, có chứ, cái xịt nước thì chắc chắn là phải mua rồi bạn, cái bình nước thì nó cũng rẻ lắm nên là mình mua 2 bình, mà nếu mà có bình nào hư thì lấy cái bình còn lại xịt. Đó, kiểu như vậy, nó đỡ mất công, xong cái bình nước thì dễ rồi, đúng hông? Nhưng mà cái phần mà phân bón á thì, à, được cái là nhà của mình á ăn đồ ăn thì hay dư ra lắm, kiểu như là, dư, ơ, mấy cái đồ mà có thể bón được cho cho cho cây á bạn. Nhiều khi là vỏ cam, vỏ quýt nè, mình có thể xé nhỏ ra mình rải vụn vô trong trong mấy cái chậu cây, rồi nhiều cái lắm, chẳng hạn như là đồ ăn mà, kiểu, xương xương cá đồ á bạn, nó nó có nhiều vitamin rồi khoáng chất cho cây lắm nha, có điều cái là nó không có được, ừm, <smacks lips> gọi là, sạch sẽ cho lắm cho nên là phải chú ý cái vệ sinh xíu. <laughs>
Ừm, ừm. À! <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm. À, tận dụng được à? Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác luôn. Đấy, lớp phân <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. Phân những cái loại phân mà từ phân đấy, gọi là, phân hữu cơ ấy nhỉ, phân, kiểu, organic mà rất là tốt cho cây cối luôn á. Mà khi mà bón như thế thì cây cối nó cũng phát triển mà mình ăn cảm giác nó cũng sạch hơn là những cái phân khác nữa. Ừm, rất là tốt nha. Ơ, nhưng mà bạn vừa bạn vừa mới chia sẻ là cái vệ sinh, đúng không? Vệ sinh nó cũng rất là quan trọng, nhưng mà trồng cây mà tưới nước thì tới lúc mà nước, kiểu, nó tràn ra ngoài ban công này rồi chẳng may nó nhỏ xuống dưới tầng của nhà hàng xóm nữa thì cũng rất là phiền. Thì không biết là bạn có cách tưới nước nào mà giúp cho cây cối lúc nào cũng là tốt xanh tốt này mà, ừm, cũng là đảm bảo vệ sinh này, không khiến cho nước nó rỏ xuống dưới tầng nhà hàng xóm không?
Đúng rồi. Đồng ý luôn nha, thật sự. Đúng rồi. Đồng ý.

Thật ra thì hổng phải là cổ gợi ý mà là cổ trồng trước. Đấy, cổ, a, không có đất thì bạn biết cổ làm sao hông? Cổ bua mấy cái cái thùng mút về, cái thùng mút mà, kiểu như là, mấy cái khay mút á bạn, mà mấy cái thùng mà bạn có thể, a, bỏ đá, bỏ đồ, ờ, tông lạnh á bạn biết hông? Đó, cổ mua mấy cái thùng đó về rồi cổ đổ đất vô, đó, xong rồi cổ bắt đầu cổ trồng ở trong đó ở trên ban công, ấy. <laughs> Ừm.
À. Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, bắt đầu là thấy là thấy là hay rồi đó. Thế thì không biết là sau khi mà bạn với lại ba bạn vừa nhìn thấy cô trồng ở trên băn công như thế thì, ờm, ba ba bạn và ba bạn cũng đã học hỏi bắt chước theo hả, hay là sao?
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, tức là ba mình thì cũng không phải là dân không biết trồng nha, ba mình thì hồi trước cũng đã từng trồng cây ở ở đất, gọi là, đất ở dưới đất rồi chứ không phải ở chung cư, ấy, trên rất đúng của nó rồi, gọi là, đất đất thiệt đó. <chuckles> Đó thì mà cũng lâu rồi, kiểu như là, lúc ba còn trẻ cơ, đó, thì bây giờ tự nhiên thấy có người cũng trồng cây cũng vui nè, cái xong rồi, à, ba mình với lại cổ nói chuyện. Đó, kiểu là, cổ cũng chia sẻ làm sao, làm sao đó thì, ờ, nó cũng dẫn đến là ba mình cũng, kiểu là, bắt chước, rồi ba mình cũng tự, à, gọi là, mua mấy cái đồ công cụ này nọ về rồi mình cũng ké theo luôn. <laughs>
<chuckles> Ờ, ờ. Ừm. Ờ, ờ. Ừm, hợp lý. Ừm. À, vậy là vậy là nhờ do là cô hàng xóm là trồng cây là thấy thích quá, thế là hai ba con là bắt chước trồng theo và cái hành trình trồng cây ở trong ban công là bắt đầu từ đây đây, à, thú vị nha!
Đúng rồi, bạn phải biết không, cái quan trọng nhất á đó là ừm, cổ hay đem rau qua cho nhà mình nè, đem ớt qua cho nè, đem hành mấy cọng hành dễ trồng lắm bạn, đem ớt đem hành qua cho, kiểu là, đồ nhà trồng ăn đâu có hết đâu mà để lâu nó hư, đấy. <laughs>
À! Trời ơi! Ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thế là thế là cô hàng xóm là thu thấy thu hoạch được nhiều là thấy bắt đầu là thấy mê rồi, đúng không? Là bắt đầu là phải trồng cây tại nhà và phải thu hoạch giống cô hàng xóm, đúng không? <chuckles> Hợp lý, hợp lý.
Đúng rồi. Đúng rồi, mà bạn biết hả trời ơi! Ừm, cô hàng xóm là cổ trồng mấy cái cây đơn giản một xíu cho nó dễ, đúng không? Nhà mình hả mới đầu cũng trồng như thế nhưng mà về sau hả, chuyển qua trồng mấy cái phức tạp hơn luôn. <laughs> Ừ.
Ừ. Ồ, thế hả? Thế thì không biết là bạn có thể kể cho mình xem là cái ban công ở nhà bạn hiện nay là trồng những cái loại cây nào và có những loại cây phức tạp nào?